Oye, ¿cómo afectan los subtítulos y el doblaje al a las series o las películas?
Ah, pues, fíjate que en ese caso, eh, los subtítulos y las y los doblajes, son para traer nuevas nuevas películas, series, lo lo que sea, a a otro país, porque si tienen subtítulos o tienen doblaje es, porque están en otro idioma. Entonces, es para para adaptarlas a un público que hable otro idioma. Y la verdad, a mí me parece muy bien, porque hay personas que que, o no pueden, se les complica mucho leer los subtítulos y ver la película al mismo tiempo, o también hay gente que que tiene una discapacidad auditiva. Entonces, pues, con los subtítulos se le facilita bastante. Entonces, ahí estás incluyendo todas todo tipo de personas para el doblaje y muchas veces hacen unas muy buenas adaptaciones que que la verdad, mis respetos.
Ujú. Sí. Claro. Ujú. Ah, claro. <chuckles> O sea, sí te has dado cuenta que hay en sí buenas adaptaciones. Porque cambia un poco, ¿no?, cuando estás viendo una serie y la ves con los subtítulos, o l o, ¿no? Y y te preguntas si es si están realmente manteniéndose fiel, ¿no?, a lo que quiere transmitir la película o la serie.
Sí, claro. Sí, claro, porque hay ocasiones donde pues, eh, hay unas películas donde sí sí, recomendaría yo que se vea en el idioma original, pero tampoco voy a ir a andar diciendo: "Oye, ponla, ponla", ¿no? Tampoco te voy a amenazar, ¿no?, para que la pongas en el idioma original.
<laughs> No, claro, especialmente si no lo hablas o mínimamente lo puedes entender, ¿no? Eso, es No se puede. <chuckles>
Sí, claro, y yo la verdad, pues respeto, ¿no? Pero la verdad, sí, hay veces en las que las adaptaciones quedan como que: “Oye, ¿y ese doblaje de de 3 pesos, qué qué qué pasó con él?”.
Ah, exacto. Exactamente. ¿Tienes algún ejemplo de de ya sea una escena, o un personaje que cambie mucho, por ya por por haber sido subtitulada o doblada?
Eh, pues, la verdad, tengo muchos ejemplos de de, por ejemplo, yo soy una persona que ve anime y los animes están en en japonés normalmente, porque vienen de Japón. Entonces todos todos hablan japonés y a mí me gusta, siempre me ha gustado verlo con subtítulos, pero la verdad, hay veces que nomás, eh, puedes encontrar el anime doblado y en ese caso, pues digo: "Okey, lo voy a ver", pero muchas veces hay animes tan malos, tan malos, con un doblaje tan malo que yo digo: "No puedo ver esto", y entonces tengo que buscarlo subtitulado, pero te voy a dar unos ejemplos de de animes que yo he visto. No los he visto así doblados, pero he visto su unos fragmentos de del doblaje y la verdad me parece muy bueno. Por ejemplo, Death Note, yo lo vi en japonés, lo vi, el origi eh, japonés original, y después me empezaron a salir videos de comparaciones del doblaje entre varios idiomas, ¿no?, inglés, portugués, español y japonés. Y la verdad, el doblaje de Death Note, en español es muy bueno. Las voces siento yo que están en el clavo y representan muy bien, d eh, la la personalidad de los de los de los personajes. Entonces yo creo que ese es un muy buen ejemplo del del doblaje.
Ah, okey. Sí. Ujú. <laughs> <gasps> Ah, okey. Ujú. Claro. Sí. Ujú. Y, por ejemplo, eh, usando el ese mismo ejemplo del Death Note, ¿tú ya habías leído, este, la mangas?, ¿no?, ¿se llaman?, eh, ¿tú ya la habías leído, este, ya sea en inglés, español o habías leído antes de que vieras la serie?
No, en ese caso no, yo no yo no leí el Manga. A mí me recomendaron Death Note y me dijeron: "Oye, pues míralo", y era el fue el primer anime que vi. Entonces, como yo lo yo lo busqué lo pri lo primero que hizo fue buscar Death Note ver, y me salió en japonés y dije: "Ah, okey, pues, está en japonés, no no pasa nada". Pero ya después cuando vi vi yo el doblaje, dije: "Okey, es muy bueno".
Ujú. <chuckles> Sí. Ah, qué bien, ¿y qué tal uno donde no haya sido bueno?, donde sí tenías suficiente conocimiento de del anime o de de cualquier película o serie, que sí sabías el contenido y que no hicieron un buen trabajo, ¿no?, en esta parte del doblaje.
Okey, creo que esto ya es muy subjetivo, pero la verdad, eh, y, eh, a mí el doblaje que no me gustó, no me terminó de convencer, fue el doblaje de Dragon Ball Super, porque yo lo yo lo veía junto con mi hermano, ¿okey? Entonces, lo veíamos en japonés, lo veíamos todas las todos los sábados o los domingos, no recuerdo cuándo salía, y lo veíamos y le decía: "Oye, ya salió el nuevo capítulo, vamos a verlo", "Ah, sí, espérate que llegue a la casa y lo vemos". Eh, y mi y mi hermano me decía: "Eh, pero, ¿no está en español?", "No, no", "Ah bueno, no pasa nada", y pues ya. Y, después de unos años que salió el doblaje, dije: "Okey, voy a ver qué tal está para para criticar, ¿no?, uno ahí con con con con listo para tirar el veneno", ¿no?, y pues, la verdad sí, tiré todo mi veneno, no no me gustó, se me hacen como que unas expresiones muy, como que muy forzadas y y no, la verdad siento que no, no no es un buen trabajo del doblaje.
Ah. <laughs> Okey. Ujú. Sí. <chuckles> Sí, claro. Sí. <chuckles> Nada. Ujú. Ay, oye, y bueno, dijiste que no, pues, era un asunto de percepción, ¿no? Pero ¿cómo crees que influye esa parte?, ¿no? De cómo lo recibe el público, y pues, el éxito que pudiera tener una serie, pero no lo tiene por un mal doblaje o un o malos subtítulos.
Sí. La verdad, yo en este caso, eh, yo tenía un sesgo, de que ya había visto yo el anime en japonés, ¿okey? Entonces, yo ya sabía cómo se escuchaba, yo ya estaba comparándolo. Pero, por ejemplo, alguien que lo, ah, estuviera viendo por primera vez, eh, sin sin, este, haberlo escuchado en japonés, ah, pues, puede que le hubiera agradado. Entonces, ahí, pues, eh, es como que percepción de cada quien, pero yo creo que, pues, comparándolo con el con el doblaje japonés, eh, la verdad, pues no está tan bueno. Pero comparándolo así como un trabajo de doblaje, pues es un trabajo de doblaje, eh, muy bueno.
Ujú. Ujú. Ujú. Ay, sí. Ah, muy bien. ¿Y tienes algún ejemplo concreto o reconocible de, no sé, de alguna escena que ilustren alguna pérdida o ganancia que o, por ejemplo, que los chistes no funcionen igual en la otra lengua, ¿no? Y que, pues, no aporte nada, porque el chiste, simplemente no funcionó.
Mira, este es un ejemplo, que me acabo de de acordar de eso, que es de Los Padrinos Mágicos, que hay una vez donde creo que no recuerdo por qué no no había sonido, no había nada de sonido y no podían hacer ni un s ni un solo ruido. Entonces, Timmy quiere que que vuelva a ver sonido. Entonces empieza como que a hacer señas, entonces, eh, eh, para decir: "Deseo que haya sonido", él decía: "I wish for son". Entonces, hay una parte donde usa el 4 para referirse a four, o sea, des deseo sonido, okey. Y entonces en la en el en el doblaje decía, tú veías ahí que un 4 y decía el el narrador: "Deseo sonido". Entonces tú decías: "Oye, ¿y el 4 qué? ¿Qué tiene que ver?"
<laughs> Okey. Ajá. Ujú. Ah, okey. <laughs> Oye, sí, es cierto. Sí, pues el juego de palabras simplemente no se tradujo bien. O sea, no se dobló no se dobló bien.
Ajá. Y también está el caso de del toro E, que que en inglés, eh, pues, eh, es el el bravucón Francis, que era un toro, ¿okey? Y tenía una E en el en su ropa. Entonces, eh, toro en inglés es bull y la E se pronuncia I y que suen todos juntos, suenan suena muy parecido a bully, que significa bravucón. Entonces ahí ya se parecía que decía: "I am bully", okey, que yo soy bravucón, yo soy el bravucón, y en español dice: "Ah, sí, yo soy Toro E", y queda como que: "¿Toro E? ¿Qué qué es eso?". Y ahí como que sí se pier se pierde el juego de palabras.
Ujú. Ujú. Sí. Claro. Sí. Ajá. Okey. Oye, qué curioso, sí se pierde, pues, sí, es cierto. No, sí. ¿Y y por qué crees que pasa esto? ¿Por qué crees que hay estas limitaciones? ¿No? En cuestión de una un un mal doblaje, por ejemplo, este, no no soy muy fan de la película, pero así como tú no he buscado videos y y he visto, por ejemplo, la película de Shrek, ¿no? De cómo adaptaron, ¿no? La la parte del doblaje de la película para que tuviera sentido en Latinoamérica, ¿no? Este, ¿Qué qué crees que limita, no? Eh, e estas cosas, que ¿crees, que es una falta de tiempo? Este, ¿crees que, pues, no encontraron una buena persona para poder hacer estos doblajes y poder interpretar bien, ¿no?, ha hasta ese tipo de cosas como lo del bully y pasarlo a a un público latinoamericano?
Okey. Sí, claro. Ajá. Okey, en ese caso yo creo que afecta más que nada en la en la cultura, porque es otro es otro idioma, entonces tienen otra cultura diferente y usan las palabras diferentes como nosotros las escuchamos, como nosotros las usamos, perdón. Entonces, eh, yo creo que, eh, cuando se usan juegos de palabras es porque son cosas muy muy arraigadas en la cultura que muchas veces d dan por hecho en Estados Unidos. Entonces para ellos es común, pero cuando viene alguien con un juego de palabras y tú tratas como que adaptarlo a tu idioma es como que okey.
Ujú. Claro. Ujú. <chuckles> <laughs>
Tengo un problema, tengo un gran problema, cómo lo voy a adaptar, okey, porque eso sería como que, eh, tratar de de cambiar la cultura, entonces va a sonar muy diferente a como suena, eh, en inglés que como sonaría en japonés, en portugués o en español.
Claro. Sí, eso tiene sentido. Y que y que tal esa parte, ¿no? De la accesibilidad, ¿no? Como comenzaste diciendo que, pues lo bueno, ¿no? De tener los subtítulos para las personas que pues no pueden escuchar, ¿sí, sientes que, eh, hacen un buen trabajo en ese sentido con los subtítulos ya sea para sordos? Para los que pues, no tienen este esta parte este del audio aunque vean una película doblada, pues, no saben ni qué, qué está pasando.
Pues la verdad, se me hace una muy buena muy buena opción para ver películas, ya que no solo está esa opción para la gente que que está es así, que tiene una discapacidad visual o au auditiva, digo, sí, auditiva, porque sin okey. Entonces, pues, eh, también está la la opción de que alguien diga: "Okey, quiero ver la película en su idioma original", y la la va a escuchar la va a escuchar en inglés, pero no sabe inglés, pero pero ahí van a estar los subtítulos. Entonces, yo creo que es una muy buena forma de de incluir a todas las personas, okey, se me hace un buen una buena opción los subtítulos y también está el hecho de que, eh, también ahí muchas veces, eh, pueden pueden tomarse la libertad, por ejemplo, está el los subtítulos descriptivos que sirven para personas que tienen discapacidad auditiva. Entonces, los subtítulos describen el sonido que está pasando en las escenas. Entonces, esa es una mucha una forma mucho mejor para para esas personas que tienen carencia de audición.
Ujú. Ujú. Claro. Ujú. Claro. Sí, es cierto. Oye, ¿qué piensas de esta parte de la tecnología, ¿no? De que el doblaje se haga usando una IA, ¿no? O los doblajes automáticos o los subtítulos que se van generando, ¿no?, por parte de la inteligencia, ¿sientes que hay ciertos riesgos o beneficios de usarlas?
Sí. Pues yo creo que que sí hay más riesgos que beneficios, ¿por qué? Porque al momento tú de estar traduciendo, no solamente es traducir palabra por palabra, también es entender el contexto de de lo que está pasando y el contexto en el que se dice una frase, porque puedes estar por ejemplo, hay unos idiomas que no se traducen los idiomas algunos idiomas se tienen que que interpretar o se tienen que adaptar para para esto. Entonces, una una un doblaje o un subtítulo por inteligencia artificial sí lo debería tener muy difícil, porque nadie va va a saber de que: "Oye, pues lo estás haciendo mal". Nadie le va a decir, pues entonces, pues como que sí hay un gran riesgo. También con el tema del doblaje, que los doblajes con inteligencia artificial, no sé si te ha tocado escuchar alguno, pero se escuchan superplanos. He visto videos donde se supone que que alguien está gritando por auxilio y dice: "Auxilio, auxilio, ah", y se escucha superplano, no tiene nada de emoción, entonces yo creo que ahí sí es es un gran riesgo, porque se supone que el doblaje está hecho para para adaptar o traer otra cultura hacia la de nosotros. Entonces, también está como que la parte donde eh, se muestra algo de otra cultura, pero también se añade algo de esa cultu de nuestra cultura a a ese doblaje, porque al fin y al cabo se está adaptando.
Ujú. Claro. Claro. <chuckles> Ah, sí, sí. <chuckles> Exacto. Sí. Claro, exacto. Oye, y si alguien llegara y te pregunta, ¿qué soluciones planteas para que podamos tener buenos subtítulos o podamos tener un buen doblaje?
Pues, muchas veces yo pienso que lo el tema de que salga un mal doblaje, o o malos subtítulos es por falta de tiempo, ¿por qué?, porque muchas veces le llegan con un proyecto a algún director de de doblaje, algún director de traducción, en y, le dicen: "Oye, pues, dame esto para 3 meses", y que le dicen: "Oye, pues 3 meses es muy poquito". "Hazlo, sí, hazlo en 3 meses, o quieres" ajá. Entonces, pues, como que eso sí es mucho, afecta mucho. Y también muchas veces que que quieres agarrar un buen actor de doblaje, pero no le quieres pagar bien, y dices: "Oye, cobro tanto", "Ay, no, eso es mucho, voy a buscarme a otra persona". Y se agarran a personas, eh, que cobren más barato, pero también, pues este, eh, si cobran más barato, pues, a lo mejor no hace un gran trabajo, como esos esos actores de doblaje con gran renombre.
Ujú. Ujú. <chuckles> ¡Ah, ya! <chuckles> Claro, porque profesionalmente son expuestos, ¿no?, a las culturas, a los que están doblando, este, y pues, tienen conocimiento, ¿no?, de estas, tal vez no palabra por palabra de traducir, ¿no?, este algún contexto local, o algún modismo local, pero, pues, tienen suficiente conocimiento del lenguaje como para adaptarlo, ¿no?, como lo que te comentaba, ¿no?, de la película esta de Shrek que, pues, hicieron un buen trabajo, adaptándolo muy bien al público.
Sí, de hecho, se aprovecharon muy bien de que, la película de Shrek, es una es una sátira hacia las películas de Disney. Entonces, así como como el dobl eh, la película se está burlando de sobre la los cuentos de hadas y todo eso. La la película enten l digo, los actores de doblaje entendieron muy bien eso, y se aprovechan de eso, donde, eh Y me gusta mucho el trabajo de burro, la verdad que que sí te da sí te da esa sensación de que de que es un burro, literal. Entonces, eh, yo me imagino que así hablaría cualquier persona que que que le falte como que, bu que un tornillo, o algo así.
Claro. Ujú. <laughs> Sí, sí. <laughs> <chuckles> <laughs> Que le falte un tornillo, esa estuvo buena. <laughs> Ay, no, oye, pues, muchas gracias. La verdad es que, este fue muy divertido, y siempre es bueno escuchar la perspectiva, ¿no?, de otras personas de de cómo viven esta parte de de ver películas, o series extranjeras. Y cómo se sienten con el asunto de los subtítulos, o los doblajes de de series muy icónicas también, ¿no?
<chuckles> Sí, muchas gracias a ti por tomarte el tiempo de escucharme y la verdad me gustó mucho esta plática, me la pasé súper bien.
<chuckles> Igual. Cuídate. <clears throat>
Nos vemos. Adiós.